Ja, absolut. So gut.
<clears throat> Ja, boah, so lecker.
So gut. Also Ja, also das ist ist das ist so also da kannst du also, da kann ich komplett auf Gummibären verzichten, muss ich dir ehrlich sagen. Also, es ist für mich nie so 'n so 'n Riesending gewesen. Als Kind vielleicht mal, wenn man so in diese alten kleinen Läden rein ist und hat sich halt verschiedene Sachen geholt, in so 'ner Tüte, ne? Die Brause und so, das fand ich immer ganz gut, ähm, und 'n paar Gummibärchen dazwischen, aber ich glaube, welche es gab mal 'ne Zeit lang und die gibt's mit Sicherheit noch heute, die ganz großen Gummibärchen, die so 'n Zucker, äh, noch mit drauf hatten irgendwie. Kennst du das noch?
'N Zucker noch mit drauf hatten?
Ja, die waren so richtig groß, also d d dreimal so groß wie die normalen Gummibärchen und hatten dann noch mal so, äh, weißen Zucker drum rum.
Mm.
Und die waren ganz soft. Auch schon ewig lange her.
Mm. Ne, ich glaube, die kenne ich nicht.
Mhm, ja. Also, die habe ich noch geliebt und und dann natürlich die Schlangen, ne? Als wi als wir Kinder waren, haben wir uns immer diese im Kiosk, diese Schlangen geho diese Gummischlangen geholt. <chuckles>
Nich ja, die kenne ich auch noch.
Ja, und die Brause-Stäbchen, mhm.
Die kenne ich auch noch, die Schlangen, aber g ge generell, das war wohl geil. Gummibärchen, gemischte Tüte im Kiosk. Das war geil. Also, das habe ich voll gerne getan, aber so 'ne ganze Gummibärchen Tüte so zu kaufen, wenn ich halt irgendwie ich weiß auch nicht.
Ja. Total. Ja. Mhm. Ne, das ist irgendwie, ja. Und es gab ja auch diese diese, ähm diese, ähm im Kiosk diese was war das? Obladen, die gefüllt waren mit irgendeiner Brause oder so. Kennst du das noch?
Mit 'ner Brause gefüllt?
Ja, die hatten so so Pa Brausepuder innen drin und es war einfach eine Oblade. Es sah aus wie so 'ne kleine Muschel.
Hm, <tsk> ne, ich kenne die Muscheln.
Mm, jetzt mhm. Ja. Ja. Aber nicht mit 'ner Brause Brauseversion. <laughs> Gott. Ja, das sind wir wohl. Ja. Oh, und dann gab 's doch auch noch diese Dinger, die auf der Zunge so explodieren. Diese ganz kleinen das war wie so 'n so so Gummi oder also halt, äh <tsk> na, wie sagt man? Ähm, so Kaugummi, aber das w war ist auch 'ne Brause und das hast du auf 'm auf die Zunge gelegt und dann ist es richtig explodiert.
Die kenne ich. Äh, aber mit Brause glaube ich nicht, ne. Mit Brause kenne ich die glaube ich nicht. Kenne ich auch nicht.
Ja. Ja, ja, das kenne ich auch noch ganz gu ja, also wie gesagt, also Gummibärchen, ne.
Ne, das kenne ich auch nicht. Nein, aber 'ne gemischte Tüte war schon cool.
Ja. Ja, total. Also
Mhm. Und die Frösche. Die Frösche m habe ich sehr gerne gemocht, aber ich glaube, die haben an der Rezeptur was zu eng geändert.
Ja, <giggles> die Frösche.
Schmeckt nicht mehr gleich, ja.
Das richtig, ja, ja. Ja, als ich denke mal auch über die Jahre, die müssen ja auch 'n paar Sachen ändern, ne? Aber es gibt halt so paar Klassiker, ich hoffe, die werden nie, ähm, nicht produziert, ne? Ja. Ja, dir auch. Danke dir. Tschü
Ja. Kann gut sein. Ja, spannendes Gespräch, du. <giggles> Dank dir. <giggles> Tschü

Hallo, na du? Ja, das wünsche ich dir auch. Ja, mir geht's gut. Ist 'n bisschen kalt hier und windig und und regnerisch, aber ansonsten alles gut. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Wie geht es? Ja, mir geht's auch gut. Ich bin ne, heute strahlt hier die Sonne. Äh, ich habe echt geschafft, äh, ganzen Haushalt zu machen, äh, Wäsche wegzuräumen, schon alles rauszulegen, zum Packen, ich habe gearbeitet. Ja, ich habe gekocht. Heute Morgen um 11:00 habe ich schon Nudeln gegessen.
Super. Ja, schön. Ja. Mensch du. Klasse. Ja. Hm, nein. Mensch, du, also hast du Carbonara gemacht?
Doch. Ne, ich habe Resteverwertung gemacht.
Ne. Gut, sehr brav, sehr gut. Wunderbar.
Ja, und dann hat kam meine Mama
Ja?
ach, dann hat die einfach sich den ganzen Rest mitgenommen, den ich eigentlich für morgen fertig hatte. <laughs>
Ach! <laughs> Gott. <laughs> Oh Mann.
<laughs> Ja, und seitdem bin ich nur am snacken auf'm Sofa.
Ja, war noch paar Gummibärchen dabei und Schokolade?
Schokolade war dabei und Halva war dabei.
Aha! Ja?
Aber Gummibärchen nicht so, hm hm, nicht so immer so meins.
Hm, ja. Mhm, ja, ich esse die auch ganz, ganz, ganz, ganz selten. Ich kannst du dich noch dran erinnern? Früher gab's diese, ähm, Pfirsich-Gummibärchen-Dinger, die irgendwie so Zucker bitte?
Also Ja, die sind ja aber geil. Hm, geil.
Ja. <laughs>
Die die sind ja geil. Also, da brauchen wir also die sind ja wirklich richtig geil.
Ja, also das war oder waren's es waren Pfirsiche, glaube ich, ne? So so diese oder waren's Aprikosen ne, Pfirsiche, ne? Ja, ja. <laughs>
Ja, ja, diese Pfirsichgummibärchen. Ja, die die sind aber auch überragend geil, ne? Also, das ist nun mal so, da da die sind also davon kann ich auch n gut viele essen.
Ja, total. Ja. Ja, meine meine deutsche Freundin, die auch hier lebt zwar, die hatte mir irgendwie die die hat manchmal so Attacken, dann schickt sie mir irgendwas in der Post und dann hat sie mir <laughs> hat sie mir 'n Päckchen, äh, Gummibärchen geschickt, das sind Einhörner. Das hatte ich auch noch nie gesehen. <laughs> echt. <laughs>
Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte.
Ja, total. Und ich so: „Nein“, aber ich ich kann mit Gummibärchen muss ich dir ehrlich sagen, ich kriege da Bauchschmerzen, ne, also ich muss doch aufpassen, ich kann mir die nicht so reinhauen. Ich weiß, es ist so 'n total deutsches Ding, aber da ist ja auch ziemlich viel Mist drin, ne? Also mhm. Ja.
Natürlich, natürlich. Also, ähm, bei mir ich habe auch mal schon Gummibärchen selber gemacht
Ja. Aha.
und, ähm, dann
Ja. Also die die äh, hast du wieder die, ähm, Dubai-Schokolade gemacht oder was hast du gemacht?
ich habe schon Gummibärchen mal selber gemacht.
Ach, Gummibärchen hast du selber gemacht.
Gummibärchen habe ich immer wirklich selber ich ich habe hier Gummibärchen-Formen, Silikonformen, um kleine Gummibärchen zu machen und um, äh, witzige Figuren zu machen und so, habe ich alles da.
Mhm. Ja. Mhm. Ach schön.
Und, äh, habe ich mal versucht zu machen. Waren auch gar nicht mal so schlecht, aber der Aufwand war mir dann doch zu viel, für dafür, dass ich so selten Gummibärchen esse. Da dachte ich mir auch noch
Mhm. Ja. Na, das glaube ich. Aber waren sie dann auch schön so so weich und so, wenn sie so ganz frisch sind? Mhm. <laughs>
Waren ja. Ja, die waren lecker. Die waren schon lecker, aber dafür, dass ich ja gar kein Gummibärchen Mensch bin
Mhm. Ja.

Sondern also do ab und zu mal schon, da kriege ich so Lust drauf, ne? Ähm, aber meistens dann oder greife ich auf jeden Fall eher zu Schokolade. Also, wie gesagt oder oder ne? Also, ich habe die ich gestern habe ich die Packung ja geholt, ne, heute ist nur noch 'n 1/3 drin.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, definiti Ja. Mhm. Mhm. <laughs> Gott. Ja, du hast mich ja total inspiriert, ne, und ich habe es heut Morgen wieder vergessen. Ich war im Supermarkt und die haben so 'ne ganze, ähm, äh ja 'n Eil also so 'n so 'n, ähm, Abteil mehr oder weniger von arabischen Sachen und so weiter und ähm, habe es natürlich wieder total vergessen, typisch, ja. Also, <chuckles> das ist echt weil da kriegst du normalerweise, hm, Wahnsinns-Auswahl an allen möglichen Sachen, ähm und wieder vergessen. Aber nun gut, der Tag ist noch nicht vorbei, ne? Das ist genau richtig. Ja, und ansonsten Schokolade ja, ich habe, äh mich gestern was habe ich denn gestern wieder reingehauen? Was war denn das noch mal gestern Abend? Ähm, habe ich nicht Schokolade auch irgendwo ich habe es schon wieder vergessen, aber ich habe definitiv irgendwas reingehauen. Ach ja, genau, Ostereier. <chuckles> Ja, die habe ich ja gestern gestern Abend wieder wieder richtig schön reinge ach ja, 'n bisschen bisschen Schokoladeneiscreme war auch dabei. <chuckles> Gott.
<clears throat> Verstehe. Ja. Richtig, du hast ja noch den ganzen Tag. Na, hast ja noch. Mhm. Ja, Ostereier, okay. Hör mal, du ging's ja du bist ja wie ich, ne? Also, du bist ja auch am schnitzen so die ganze Zeit, ne? Also wie gesagt, ich habe fast die ganze Packung gegessen in 2 Tagen. Weißt du, wie viel Kalorien das sind?
Ja, ist furchtbar. Es ist echt Ja. Das glaube ich dir. Ja. Ja, ich weiß, massenhaft. Aber nun gut, es ist ja mehr auf der auf der Gesundhei gesu gesund gesunden Seite, ne?
Ja, hätte ich dreimal Ja, das interessiert den Körper reichlich wenig, ob das jetzt Kalorien gesund kommen oder Kalorien ungesund kommen.
<laughs> Mhm. Na ja, ne, darf man alles nicht so eng sehen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, kannst du eigentlich was? Ja. <laughs>
Ja doch, ich fliege doch in Urlaub. <chuckles> Ich muss das eng sehen. Ich muss diese Woche noch 'n Bikini anziehen.
Ja, ach komm, das wird alles super. Mensch, du. Kriegst du ja alles wieder abtrainiert sowieso in den nächsten 2 Wochen, also von dem her, ne? Sehr viel laufen und und rumhetzen und rumjagen und ne, alles Mögliche tun und machen. Ah, alles super, ne? Also, ich muss sagen, das äh, ich habe die dunkle Scho also, ich bin ja ich versuche ja immer gesund zu sein, ne, auch wenn ich die ganzen Süßigkeiten reinpfropfe. Äh, hier ist es wahnsinnig teuer, wenn du irgendwie auch nur annähernd gesund sein willst. Also alles, was irgendwo so dunkle Schokolade mit, ähm, was weiß ich, ja, äh, Mandeln oder, ähm, Sonnenkernen und was ich was wir da alles haben, ei, ist es so teuer, da kostet das gleich 9 $. Ähm, aber also ich kann mit dunkler Schokolade leider Gottes nicht viel anfangen, ne? Das ist ich kriege da Bauchschmerzen auch. Also, ich ich, äh, vertrage das irgendwie nicht. Ich brauche die ganz normale Vollmilchschokolade oder weiße Schokolade.
Ja. Genau, sehe ich genauso. Ja. Ja. Mhm. Also, ich kann die essen.
Mhm.